うまくね、え、ん、あの、じ考えを伝えられると、いいんですけどね。
ええ。 ええ。
うん。
どうしたら怒らせないで、は話ができるかっていうのが、最近のちょっと、悩みなんす。
まあ、ね。 ま、どう って聞かれたね、どうすればいいっていう風に聞かれたら。 ん時に、なんていうか、ね。「なんか私は、こういう風に思うよ」くらいな感じで、伝えるのがいいんですかね。うん。あんまり、こうした方がいい、ああした方がいいって言うと、なんか、ね。じぶ「自分は、こうしなくちゃいけないのかな」みたいに感じになっちゃいますけど。「私はこういう風に思うよ」だったら「それを聞いて、あなたがどうするかは、あなたの自由です」みたいな。
ええ。 ええ。 ちょっと軽めですよね。 こうしなきゃダメだよと、こうするのは普通でしょとかって。 ええ。ええ。 はいはい。 うん。 ああ。ああそっか、俺ならこうするけどねって話ですよね。話し方はね。
うん。 そうですね。うん、私はこうしますって。うん。
ああああ。 なるほどね。主語を主語を自分にしておいて、すす自分ならそうするっていう風にしている分には、特に強制になりませんもんね。相手に対してね。ああ。
はい。 そうなんですよね。うん。 その言い方だったらあの、そんなにね、奥さんも、感情的にならないかもしれないですよね。「ああ、あなたはそういう風にするんだ」ぐらいでね。
なるほど。はい。 ああああ。